بُصّ، بقيت اللي أنا أنشر بوستات اللي هو يا جدعان، مثلًا أنت هتاخد تيشيرت والتوصيل مجاني، تمام، هاوصله لك لغاية بيتك مجاني. بالضبط حتّة اللي هو بقيت ادّي لهم عروض كده لذيذة، لأن أنت عارف إنه الناس بقيت تكسِّل اللي هو تروح المكان تشتري أو تنقّي أو الكلام ده، فبقيت أقول لهم والله لأ، خلاص أنا ها هابعت لك التيشيرت أو أبعت لك الحاجة من غير مصاريف شحن، دي أول حاجة كانت الناس بتحبّها عارف اللي هو أنا ممكن أقول لك إن التيشيرت ب500 جنيه بس ال التوصيل مجاني الناس تبقى حابّاها أوي، آه، بالضبط، لكن ممكن أقول له مثلًا التيشيرت ب200 جنيه والتوصيل ب ب100 يبدأ يقول "ليه توصيل ب100؟!" والكلام ده، فبقيت ألعب بقى على الحتّة دي، حتّة إن هو أشوف ال الزبون دماغُه رايحة فين أو هو بي بي بيحاول اللي هو أو بيفكّر إزاي يوفّر، وبدأت اللي هو أخُشّ له من الحتّة دي، تاني حاجة بقى آه، لأ خلي بالك دماغي كانت لذيذة يعني ما تقلقش.
جميل، يعني اهتميت بجانب العروض. اهم. صحيح. جميل جدًا. اهم. فتشِدّ الزبون. اهم. اهم. هايل جدًا. لأ، لأ، لأ ما شاء الله يعني، <laughs> طيّب معلش قبل ما تنقل لتاني حاجة، ممكن أسأل لك سؤال بخصوص الجزئية ديَّة، أنت قُلت لي إن الزبون آآ، بدل ما ييجي لك ويشتري بنفسُه، هو بيفضّل إنّك تبعت له الهدوم. طيّب ما هي معروفة إن في موضوع الهدوم دوَّة كل واحد بيكون لي مقاسُه، وأحيانًا كده التيشيرتات مش بتضبط على ناس وبتضبط على ناس تانية، مع إنها بيكون آآ، نَفْس مقاسهم، طَب هل أنت ما يعني ما واجهتش المشكلة دي قبل كده مع أي حد وقال لك أنا هارجّع بقى الهدوم وكده؟
عايز أقول لك قُل، أوكي. آه، آه، اتفضل. إمم.